Totoo, tapos may kakilala din po kami, ito ma ma maibahagi ko lang din po 'no. Parang ano, sobrang higpit ng magulang niya as in sobrang ano parang, talagang grabe magalit yung magulang niya parang dahil po sobrang higpit nung magulang niya, siya po ka kaibigan namin 'to, eh, parang nauudyok siyang "'di magsinungaling na lang ako sa magulang ko, huwag ko na lang sabihin yung totoo kasi magagalit naman 'to eh." Kasi nga parang hindi siya naiintindihan nung magulang sobrang higpit na parang kunyari po sa eskuwelahan may pra may proyekto rin naman po talaga o kaya parang may babayaran naman talaga parang yung magulang talaga, grabe kailangan hingin pa ng sulat sa galing sa guro, galing sa eskwelahan, eh, parang, alam niyo po yung parang xerox na lang, eh, magkano lang naman yung xerox. Gano'n, opo grabe sobrang higpit.
Mm. Mm. Mm. Ah. Mm. Mm, grabe. Mm, grabe ano? Pero, oo nakakaawa din yung mga ganong bata, 'yun din yung isang mga reason din kung bakit nagsisinungaling yung bata sa magulang naman. Kasi, over ano na ang sobra-sobra naman yung pag-aano nila higpit na wala naman na sa lugar, parang ibig sabihin hindi sila tiwala sa pagpapalaki nila sa anak nila, 'di ba parang gano'n?
Totoo po. Tot Opo gan Gano'n po, kaya parang naka nakakaawa kasi siyempre, hindi naman po parang, bata 'yun, eh. 'Di ba po parang high school lang kami, eh. <chuckles>
Oo kung college na o 'pag high school oh mama medyo may may isip na yung mga batang gano'n. Parang nakakahiya, parang bilang mga kunyari teenager nakakahiya 'yun sa mga peers niya or sa mga barkada niya kung malalaman na gano'n.
'Di Totoo. Mm. Totoo po, nakakahiya po talaga. Eh, siyempre kapagka sinabi mo naman 'yun sa magulang mo dahil nga gano'n ka-higpit, 'pag sinabi mong na, "ma nakakahiya naman" magagalit pa 'yun, 'di ba?
Hmm, 'di ba kawa oo, may mga ganyan din akong kaklase noon na parang hindi kahit naano lang pupunta lang diyan sa ano, kunyari ito yung kunyari dito sa isang kanto lang yung pupuntahan namin ayaw pa talaga payagan, kahit high school na, sabi ko "grabe naman, ang over naman nung pagka protective nung mga magulang na 'yun" parang hindi na nag hindi matututo ang bata pag masyadong hinigpitan, eh.
Hmm. Mm. Totoo. Totoo po yan, kaya parang nung nag kolehiyo din po kami talagang sobrang na-culture shock siya. Kasi parang, "hala gan'to pala gano'n," opo, eh, kasi 'di ba po pagka kolehiyo ka na talagang, matututo kang maging independent, eh, 'di ba po? Kaya malaki pong adjustment imbes na parang nahubog siya nung high school, hindi po. Parang nung college ang laking ano parang adjustment para sa kanya, yung mga nangyari.
Hmm, kawawa. Medyo mas ano na, independent totoo. Oo. Hmm, pa oo ang hirap ng gano'n kasi hindi niya nakilala sa time na kailangan niya makilala ang sarili niya, 'di ba kasi high school ang time ng pagkilala sa sarili?
Hmm.